Скажи, пожалуйста, вот сколько времени в день ты проводишь в соцсетях, ну, и зачем?
А, вообще в день я достаточно много времени провожу в соцсетях. А, наверное, это связано с тем, то, что у меня такая работа ещё, которая это позволяет, потому что я дома нахожусь, когда работаю, у меня такая удалённая работа с гибким графиком. И, соответственно, это позволяет мне в соцсетях сидеть там постоянно. Но я, конечно, этого стараюсь не делать, потому что это, там, плохо, это, а, отвлекает внимание, рассеивает его, а, м, но есть у меня и зачем тоже. Потому что в соцсетях я не просто, там, листаю, там, рилсы, какие-то мемасики, я в соцсетях и как-то стараюсь более интеллектуальные какие-то дискуссии вести с людьми и пытаться строить какой-то нетворкинг, то есть общаться с какими-то людьми, которые могут быть мне, там, интересны, полезны, как-то выстраивать с ними рабочие связи, м, такие, э, в сфере, в которой я, а, тружусь. Поэтому для меня соцсети- это в том числе и инструмент для продвижения по, там, своему миру, вот, э, в котором я работаю.
М. М. Так. Мгм. Ага. Мгм. Да. Мгм. Да, здорово, интересно, ты так описал всё подробно. А скажи, пожалуйста, ну, а примерно сколько получается у тебя по времени, вот так вот ты тратишь на соцсети?
Я думаю, если смотреть в в день, особенно разделять рабочий и выходной, то вот в рабочий это, ну, до 4 часов, наверно, а в выходной, ну, все 8 могут быть иногда.
Мгм. Мгм. Да, то есть 8 часов ты можешь прям в соцсетях и там проводить время? Мгм.
Ну, я бы не сказал, то что 8 часов я провожу в соцсетях. Я имею в виду то, что вот, допустим, я занят чем-то, то есть у меня есть какая-то, э, какое-то, э, занятие. И когда я делаю перерыв, то я захожу в соцсети. Ну, то есть, я это засчитываю, для меня это сложно разделить, то есть у меня может быть какое-то занятие, которое я часто делаю перерывы, то есть, допустим, каждые 10 минут. И вот я 10 минут работаю, там, 1 минуту отвечаю на сообщения в соцсетях или на комментарии. И я вот все там 11 минут засчитаю в моё использование соцсетей, потому что я, пока делал какое-то за занятие, я я всё равно мысленно был как бы в соцсетях. Если считать именно экранное время в соцсетях, то оно будет очень маленьким, там, 2 часа в день примерно, ну, может, 1,5 часа. Но я же всё-таки думаю про соцсети тоже.
Да. Да. Мгм. М. Так. Мгм. Так. А. Мгм. М, ну понятно, ну, здорово, да, хорошо. Ну, ты, конечно, сам распределяешь свое время, да, и, то есть, э, ну, действительно, да, то есть, э, каждый человек выбирает сам, да, сколько, в общем-то, проводить там время, но и в зависимости еще от ситуации, да, жизненной, да, и там есть ли семья, там, дети, там еще что-то, это тоже всё время зависит, да, и влияет на человека. А скажи, а вот, э, какими, э, да, соцсетями, платформами, может быть, ты пользуешься, какие тебе интереснее, где чаще всего проводишь время?
Конечно. Больше всего я, наверно, пользуюсь, а, соцсетями- это "Твиттер" и "Реддит", потому что на этих с как бы с платформах есть больше всего моих единомышленников, как я думаю. Э, там есть соответствующие сообщества. На "Реддите" вообще сабреддиты- очень удобная система того, то, что там это прям как отдельные как форумы, можно сказать, такие доски, где люди могут писать, э, свои мысли там, делиться новостями, а а в "Твиттере" более такая, конечно, э, гибкая структура в плане того, то, что, э, у людей ки есть свои профили, э, и они пишут в общую ленту и как бы тебе это может попасться, соответственно, можешь с ними пообщаться. Там есть алгоритмы подбора каких-то данных, на "Реддите" их нет, потому что на "Реддите" как бы у тебя нет ленты. По этой причине, э, э, "Твиттер", э, он мне больше, э, нравится, потому что на нём, м, больше как бы, наверно, людей. "Реддит"- более нишевая такая платформа, э, и именно вот "Твиттером" я больше всего пользуюсь и даже сам пишу свои посты там, а на "Реддите" нет. Только когда отвечаю в комментариях.
Мгм. Ага. Мгм. М. Так. Ага. М. Понятно. А. М. Понятно. Ну, слушай, ну вот на самом деле по поводу "Реддита", я, кстати, стала замечать, что в основном вот если я что-то спрашиваю, какой-то запрос ввожу и часто выдает информацию на "Реддите", да. То есть вот, э, там очень много, кстати, комментируют люди и часто очень информация действительно актуальная. Вот. Э, э.
О, я бы сказал то, что <chuckles> я иногда, когда ищу какую-то информацию, я специально дописываю там "Реддит". Для того, чтобы мне нашло сразу обсуждение с "Реддита". Потому что когда вот ищешь какую-то информацию, допустим, э, в интернете просто, то часто может выдаться какой-то форум, который принадлежит, там, э, скажем так, тому, кто за эту информацию отвечает. Ты на него заходишь, там отвечает человеку, который спрашивает вопрос, какой-то агент поддержки, который как будто бы вообще искусственный интеллект, и отвечает он абсолютно бесполезную информацию. А на "Реддите" всё-таки живая дискуссия людей. И там действительно можно вычленить какие-то такие факты, которые помогут отладить проблему, ее решить, и как-то, э, это намного лучше работает чаще, чем официальные источники.
Эм. Мгм. Да. Мгм. Так. Мгм. Правильно. Ага. Ну да. А вот, кстати, по поводу "Реддита", вообще вот эта, э, соцсеть, она считается, да, э, или платформа? Как она там, информационная, что это? То есть, э, она вообще изначально была создана вот именно как информационный источник? Не знаешь?
Вообще я я не знаю, как это правильно описать. Я думаю, это что-то сродни вот есть имиджборды. То есть имиджборда- это не социальная сеть, это, э, такой сайт, на котором просто есть разные доски, куда люди могут писать просто сообщения и создавать как бы темы, в которых идет какая-то дискуссия. Вот "Реддит", я так понимаю, изначально это был была тоже имиджборда, э, кстати, что интересно, в русском языке слово "имиджборда" женского рода. <chuckles> Но вот "Реддит"- это изначально тоже была имиджборда. Э, которая, э, конкурировала там с другими, такими как 4chan, но 4chan- это очень такое ж жуткое место, там много не очень адекватных людей, там мало модерации. А "Реддит"- это был более цивильной платформой, где всё-таки есть модерация, где есть свои как бы адекватные сообщества, есть правила какие-то. И, мне кажется, поэтому она и стала успешной, э, и стала сейчас всё-таки в ранг, я бы сказал, ну, в социальные сети тоже можно ее записать. Потому что там много чего такого происходит социального, и сформированы сообщества, и это уже не просто как бы имиджборда, где это свалка каких-то случайных сообщений.
Мгм. Мгм. Ага. Да. <laughs> А так. Мгм. Мгм. Где? М. Мгм. Так. Мгм. Ладно. Ага. М, ну, действительно интересная, да, такая соцсеть. Хорошо. А вот, э, насчет, э, твоих вот близких, да, друзей, может быть, а коллег по работе, ты как-то, э, с ними вот чаще всего, ну, там переписываешься, обсуждаешь что-то, в каких больше соцсетях?
Ну, вообще в соцсетях я редко там переписываюсь с какими-то такими людьми, это больше мессенджеры. Но это тоже в каком-то смысле соцсети, то есть вот "Телеграм", к примеру, мой любимый. А, есть еще такая такой мессенджер, который плавно перетек в то, чтобы быть соцсетью, я бы сказал, но очень тоже нестандартный. Называется "Дискорд". Это такой геймерский мессенджер, а где, м, появилась вообще такая, а, м, интересная концепция, но она там не появилась, она появилась немножко раньше в других мессенджерах, но он её развил очень сильно. Это называется сервер. А, вот именно сервер в понимании, э, "Дискорда"- это такое вот место, где такое сообщество, где люди могут зайти в голосовой канал, где есть текстовые каналы, где есть какие-то, а, правила, где есть администрация отдельная, а, где, соответственно, есть какие-то активности, которые люди вместе проводят, есть какой-то свой уклад, свои традиции, и вот это очень сильно отличается от сообществ в других социальных сетях, потому что там это часто такие публичные места. А, есть, конечно, приватные группы, но именно в "Дискорде" все как бы сервера по умолчанию приватные. Конечно, на них ссылки могут быть размещены там в каких-то других источниках, на каких-то ресурсах, но, в принципе, они, по сути, приватные, потому что тебе нужно приглашение, чтобы попасть на сервер. И поэтому там намного сильнее развиваются традиции и вот общение между людьми, и за это мне "Дискорд" очень нравится.
А. Мгм. Ну да. М. Мгм. Да. Мгм. Так. Мгм. Ага. Мгм. Так. Мгм. Да, м. Мгм. Понятно. Ага. А скажи, пожалуйста, а ты вот, кстати, ну, вот, когда говорил про "Дискорд", и вот, э, всё-таки, м, э, есть какие-то платформы действительно, ну, которые понимают только вот, э люди, э, которые там ва программисты, да, и, в общем-то, общаются они на сленге именно таком, да, то есть и бывает а, в Были как-то, м, случаи, когда вот заходишь, например, посмотреть в то же самое, м, какой-то форум, а, в плане информации, да, вот тебе надо найти там что-то там с компьютером и там, м, э, какой-то, да, что-то, и вот там начинается вот на этом сленге, э, программистов вот все общаться. И я просто выходила, потому что не понимала вообще ничего. Что такое? Вот, это вообще, вот, скажи, это, а, н ну, то есть нормально? Вот как обычно, ты вот понимаешь, заходишь, скорее всего, да, потому что ты, вот, э, ну всё-таки, а, возможно, у тебя специальность такая, да. Ну вот, а как обычным людям вот с таким справляться <chuckles> обсуждением?
<chuckles> <chuckles> Бывает! Ну, вообще, раньше это было очень тяжело, и там я видел в таких темах на форумах то, что люди потом просили дополнительных разъяснений, а им говорили то, что: "Да, тут всё очевидно". Там и были конфликты определенные. Но щас всё проще, потому что сейчас есть искусственный интеллект, можно любое объяснение взять, забить, там, в ChatGPT, сказать: "Объясни"- и он объяснит. <chuckles>
Ага. Мгм. Мгм. Ага. Ну ну да. <chuckles> Забавно, да. Ну, действительно, было сложно, э, такое время вообще, да, то есть, а, м. Вот, особенно, когда с телефонами разбирались тоже. Ну, хорошо, а скажи, а вот, э, то, что ты проводишь так много времени, там, за компьютером, соцсети, да, то есть это как-то не влияет, э, на, м, вот на ту ну вот, то есть, а, расслабление, которое ты должен получить вечером, чтобы заснуть, например, на твой сон, на, а, продуктивн на энергию твою не влияет?
Вообще, наверно, влияет, потому что всё-таки перед сном, н рекомендуют, да, не пользоваться соцсетями. Я на себе заметил то, что это правда, это действительно ст не стоит делать, потому что я могу там не спать долго, потому что я думаю о том, что я прочитал в соцсетях, и, может, у меня какое-то качество сна из-за этого снижается, но я стараюсь как-то контролировать себя. То есть, например, если следующий день- это, то есть завтра мне там, допустим, нужно встать рано, то тогда я стараюсь отложить телефон заранее. Если я могу там поспать, там, мне, в принципе, всё равно на качество сна в этот день, то я, э, могу посидеть в соцсетях. Я как-то тут стараюсь дозировать, потому что я не могу вот себя, наверно, отучить от этого полностью, потому что я такой вообще человек, я, в сова, наверно. В том смысле, то, что мне ночью повышается у меня продуктивность, я люблю подолгу ночью, да, сидеть и в отвечать в соцсетях мне ночью приятно, ну и, может, часовые пояса еще работают, я много с кем общаюсь, кто там живет на другой части, скажем так, Земли, и у него как раз самый прайм-тайм тогда, когда мне надо там идти спать или даже уже давно, когда мне надо спать.
Ну да. А? Мгм. Да. Мгм. Так. Ага. Мгм. Да? <chuckles> Ага. Активность, да. М. Мгм. Ну да. Да, ну вот действительно, ну со временем, если у тебя получается и действительно, если ты сова, то, конечно, то есть тебе, а, у тебя получится действительно так, а, составить свое время. Но главное не забывать про режим сна, там, 7-8 часов хотя бы, да, на сон уделять, да, а. Вот. А скажи, пожалуйста, вот если ты идешь, куда-то выходишь с друзьями или, может быть, это в том числе какой-то, не знаю, может быть, романтик, да, там с противоположным полом, а, м. Как вот ты обычно приходишь вот там или как, в кафе, ресторан, неважно. Ты от откладываешь телефон в сторону или ты постоянно вот на телефоне 24 часа в сутки и не можешь никак вот его, в общем-то, от себя никуда отложить, ну, тут, в сторону?
Ну да. <chuckles> Так. Э, ну, вообще, у меня в таких ситуациях чувство такта есть, и я включаю режим "Не беспокоить", то есть мне даже дозвониться не могут часто в таких ситуациях. А, кстати, это с этим связана интересная история. А, есть такая игра, т можно сказать, когда вот кто э, "отложите телефон", там, "положи телефон на стол"- кто первый, типа, точнее, кто последний останется, кто не возьмет его, то тот как бы не платит, да, за обед. Или там наоборот: кто первый возьмет, тот платит за всех остальных. И я в ней смог выиграть как раз-таки потому, что у меня был включен режим "Не беспокоить", мы с друзьями играли, у нас были правила номер 1, то есть когда они между собой делили всё, и у меня вот получилось <laughs> покушать бесплатно, а потому что они они, наверное, не знали, может быть, про этот режим или забыли про него. А я привык, когда вот я иду там в публичное место с кем-то общаться, с кем-то гулять, то я включаю режим "Не беспокоить", и действительно мне никто дозвониться не может, никаких уведомлений мне не приходит, и поэтому мне было легко этот телефон не взять.
Мгм. Так. Мгм. Так, какая? Мгм. Да. <laughs> Мгм. <laughs> Мгм, да, плавно. Мгм. Ага. <chuckles> Мгм. Мгм. Так. М. Н-да. Ну, здорово, молодец, что ты так поступаешь, и ещё и выигрываешь, ещё бесплатно у тебя получается, в общем-то, поесть. Э, здорово. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот, а, м, а, в плане вот, э, м, а, такой вопрос.
<chuckles>
А. В общем, если вот, ну, вот ты какие-то вот сети вот кроме вот, э, м, как ты сказал, а, "Твиттера", да, или там "Телеграм", да, это у тебя 2, э, 2 люб 2 любимые сети, да? Может быть, еще и какие-то есть вот у тебя, м, которые ты, ну, посещаешь периодически, может, нечасто, может быть, как-то вот получается, так?
Да. М. Ну, иногда я, м, чтобы посмотреть, что там, скажем так, в Рунете происходит, я захожу "ВКонтакте", потому что всё-таки такая мощная соцсеть в Рунете, но мне она перестала в последнее время нравиться. Я считаю, там много негативных изменений и связанных там с "ВК Музыкой". Э, сервис этот стал совершенно невозможно его стало использовать, и, э, с цензурой там пра большие проблемы. Как бы, по этой причине я всё реже туда захожу, но, как бы, раньше пользовался "ВКонтакте", теперь уже как-то меньше.
Мгм. Так. Мгм. А. Ну да. Ага. М, ну, понятно. Ну, здорово, спасибо большое, что поделился, а, такой информацией, и, а, приятно было с тобой пообщаться, узнать даже что-то новое, в том числе о форумах. Правда было полезно. <chuckles> Да.
Ну да, да, <chuckles> спасибо за вопрос, <chuckles> надеюсь, ещё услышимся.
Да. Спасибо, да, взаимно.